ลูกชายครับ
อ๋อ อา ยิ่งซนเข้าไปใหญ่เลยทีนี้
อืม ใช่ <chuckles> พอโตมา ก็ทะเลาะกับพ่อแทน <laughs>
<laughs> อ๋อ เอ่อ โทษนะคะ กี่ขวบแล้วคะตอนเนี้ย?
ตอนนี้ 7 ขวบ แล้วครับ ขึ้น ป. 1 แล้ว
โอ้ เจ็ด ขวบ โอ้โฮ! ทีนี้กำลังวัย อืม วัยกำลัง ก็เริ่มมาตั้งแต่ เริ่มมาชอบถามพ่อ นี่ นี่ นั่น มาตลอดเลยใช่ไหมคะนี่?
ช่วงนี้เถียงเก่งมาก <chuckles> อืม ใช่ ใช่ครับ ใช่ครับ
ค่ะ แล้ว 7 ขวบ แล้วมี ยังมีความผูกพันกันมากกว่าเดิมไหมคะ หรือยังไงคะทีนี้?
มีครับ เหมือนเดิมครับ ผูกพันกันแบบว่าผูกกันมาก เพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลย
อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราวาง แผนอนาคตไว้ยังไงอะคะ แปลว่าเมื่อก่อนเราไม่มีลูก แล้วพอหลังจากที่เรามามีลูกเนี่ยค่ะ การวางแผนในอนาคตของเรามันเปลี่ยนไปไหมคะ?
อา เปลี่ยนครับ แน่นอนว่า ก่อนมีลูกเนี่ย เราทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง แต่หลังจากมีลูก ด้วยความที่เป็นเรา เราเป็นคนเอเชีย มี มีเชื้อสายจีน เราประมาณว่าเราทำทุกอย่างในวันนี้เพื่ออนาคตของเขา
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ
แต่ผมจะไม่ฟิกซ์ความชอบ หรือว่าจะไม่บังคับในเรื่องของอนาคตของเขาเลย ปล่อยให้เป็นตามเส้นทางของเขาเลยครับผม แล้วเราจะคอยซัปพอร์ตอย่างเดียว เราจะไม่ขีดเส้นให้เขาเดินครับ ประมาณนั้น
เขา ค่ะ อืม ค่ะ เราก็ปล่อยให้เขา มี ความอิสระในการคิด ในการเป็นตัวของเขาเองเต็มที่ ใช่ไหมคะ? อือ
ใช่ ใช่เลยครับผม อืม ทุกวันนี้เลยเถียงพ่อเก่งมาก <laughs>
<laughs> โอ้ วันนี้ได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจ แล้วก็น่าประทับใจมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาเล่าให้ฟัง สนุกมาก ๆ เลย
ครับผม ครับ ครับ อยู่ ห ผมยินดีที่จะนำเสนอเลยครับผม ก็เป็นเรื่องที่แบบมันเปลี่ยนแปลงผมได้มาก
ได้เลยค่ะ เอาไว้โอกาสหน้า <chuckles> ไว้โอกาสหน้าเราคุยกันใหม่นะคะ
ครับผม ได้ครับ ได้ครับผม ครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับผม
ค่ะ สวัสดีค่ะ